É, meio doidinho, assim, a mal doidinha que você fica meio, assim, eh: "Não vamos dar muita bola", sabe. <laughs> Tinha uma das é é é, tinha uma pessoa dessas, assim, que per perguntas inconvenientes, assim, eh, já tinha dado o horário da reunião e ela queria continuar conversando e tal, e aí o professor simplesmente: "Aham, tá bom, você já pode se levantar e ir embora". "Ah, mas não sei o que". "Não, não, não, eu estou falando que já já já pode, vocês podem levantar e embora", eu, tipo assim: "Eita". <laughs>
Hã. Tô tentando entender. Hã. Tá. Sei. Gente, sério?
É, do tipo: "Ah, não, claro!", sorrindo, falando: "Não, claro. Da próxima vez eu respondo, pode ir embora". <laughs> Sim.
E deixa ir embora com dúvida, assim?
É. É, falou: "Não, não, próxima ve porque era uma pessoa inconveniente mesmo, não é porque porque com outros alunos eu já vi ele super atendendo e tal, era porque a pessoa era inconveniente.
Ah, então tudo bem ah, vamos passar um pano, vai, porque pessoa inconveniente é chato mesmo, a gente quer que mandar embora. <chuckles>
E aí ele falou: "Aham, tá bom". Exato, mas, assim, z z zero problemas de deixar claro que ela tá sendo inconveniente, porque, no Brasil a gente: <scoffs> "claro, poss não, vamos ver" Exato, você tenta disfarçar a situação ele fez zero questão de mostrar que ele ficou desconfortável, ele falou: "Aham, tá bom então, próxima vez. Aí, você já pode levantar e ir embora", fiquei: "Gente! Chocada!"
Você dá o jeitinho, né. Gente. Gente do céu, mas aqui eles são assim mesmo, eu acho que europeu então, no geral, eh, mais diretos, eh, não tem essa questão que a gente tem da cordialidade, da do falar, de do protocolo que a gente tem das boas etiquetas, eles são sinceros, diretos e tudo mais. Mas, cara eu acho que ni nisso tudo, o que fica é: a gente entender o contexto, entender uma cultura diferente, e tentar se moldar ali, né, como pode, pra ser ouvido, né.
Geral. Eu acho, também. Aham. Exato. Aham. Exato. Aham. Exato.